احكِ لي بقى أنت بتعمل إيه عشان تقدر توازن بين إن أنت بتسمع اللي قُدامك وفي نَفْس الوقت لو عندك نصيحة أو رأي عايز تدّيه له فتقول له عليه؟
أنت عارف إن دي يعني م من الحاجات اللي يعني مُهمة أوي بالنسبة مش عارف يعني عند الناس، بس بالنسبة لي أنا دي حاجة مُهمة أوي؛ لأن أنا يعني، هاقول لك أنا من خلال تجربتي كده، كُنت طول الوقت المستمع، طول الوقت كانوا بيسمّوني ب مسمّيينّي كده صحابي اللي هو بنك الأسرار وع وساعات قاضي الغرام، فاهم؟ <laughs>
آه، طَب مُهمة ليه؟ آه. ده أنت بتشيل بتشيل كل حاجة وبتحكم عليهم كمان.
ده حقيقي فعلًا، ده حقيقي فعلًا، أنا ال الموضوع بالنسبة لي يمكن عشان أنا عندي الحتّة دي كده بالفطرة ما من غير من غير آه، من غير ما الواحد بعد كده لمّا كِبرت وفِهمت والواحد شويّة يعني، بطبيعة شُغلي و والدراسة وكده فِهمت إن في عِلم النَفْس مش أي حَد ي ينفع يبقى مستمع جيد، ومش طول الوقت مطلوب منك تدّي نصايح. آه، فأنا كُنت بال بالفطرة كده
مَلَكة. آه، أنت أنت درست عِلم نَفْس.
دايمًا باسمع و وفي نفس الوقت، يعني اللي بيقول لي حاجة دايمًا بتفضل عندي. فيمكن ده اللي خلَّاني يعني إيه، مشهور بالموضوع ده أوي مع أصحابي. أي حد عنده مشكلة، مع مع البنت اللي بيحبها، مشكلة مع دكتور، مشكلة مع مادَّة، مشكلة في البيت، كنت دايمًا عندي آآ، مخزن ال للأسرار.
آه، الناس الناس بتحب تحكي لَك عمومًا.
ده حقيقي فعلًا، ده حقيقي فعلًا.
يعني، حاجة جميلة بصراحة، يعني إن أنت تكون من الناس اللي الناس بتلجأ لها، وقت الشِدَّة أو وقت الحاجة. بس، بما إن أنت بقى دارِس، وبما إن أنت فهِمت، يعني إن اللي كانت المَلَكة اللي فيك دي، مش أي شخص كان مؤهَّل إنه هو يمتلكها. احكِ لي، طيب، يعني إزاي أنت كنت المَلَكة دي، قدِرت تخلِّيك تحقِّق المعادلة الصعبة دي؟
والله، هو أنا بالنسبة لي، ما كنتش شايفها صعبة، لأن أنا زي ما باقول لَك كده، الموضوع بالنسبة لي كان موجود من زمان. بس فهِمت بعد كده إنه مش كل اللي جاي يتكلَّم، هو عايز نصيحة، يعني مش كُل أو عايز رأي، أو عايز حل. اكتشفت إن في ناس كتير جدًا، بتبقى كل اللي محتاجاه إن هي تتكلَّم، إن إن تفضفِض. برافو عليك، إن هي تفضفِض. ساعات كده بيبقى أصلًا، يعني ودي قابلتها كتير جدًا مع أصحابي. آآ، آآ، يعني هو عايز يتكلَّم، هو مجرَّد ما تكلَّم، حاسِس إن الموضوع، يعني، بقى أبسط شوية.
أيوه. آه. تفضفض، آه. أيوه. آه يعني الموضوع كان مكعبِل في دماغه بمجرّد ما هو فضفض لك أو اتكلّم معاك، لأ خلاص كده يعني حبل أفكاره بدأ يترتّب، هو يمكن يحل الموضوع لوحده يعني زي ما هو عايز.
بالضبط، بالضبط كده. يعني أنا هاقول لك على حاجة بسيطة و ولسه قريّبة كده من أقل من شهر، بس كانت يعني إيه كوميدية شوية.
آه، قُل لي.
بس أكّدِت لي هاقول لك، أكّدِت لي وِجهة النظر دي، إن مش كل الناس بتبقى محتاجة منك إنك تحل أو تدّي نصايح، أنا في واحد من من أصدقائي المقرّبين يعني، تمام، آآ متجوّز بقى له يعني حوالي 5، 6 سنين تقريبًا وعنده ولد وبنت، جُم مع بعض كده ورا بعض على طول، فأنا عارف إن هو يعني إيه، مراته آآ مناكفة شوية.
أيوه، حصل إيه؟ أيوه. آه.
تمام؟ ف
إمم، بت بتعاند معاه شوية.
هي مش بتعاند، هي بطبعها، يعني بطبيعة شخصيّتها مناكفة، يعني مش من ال مش من طبيعة الستات المُستكينة ال ال اللي هي
أيوه. آه، اللي يقول لها تسمَع على طول.
بالضبط، هي ب يعني زي ما بنقول كده بالبلدي نِغْشة شوية فاهم؟ فكل حاجة عندها ب شوية ب بتحتاج دايمًا إن أنت إيه، آآ تتناقش معاها وتتكلّم معاها، تقنعها، تقنعك، مش عارف إيه، الكلام ده، تمام؟
أيوه. تقنعها، تتكلّم معاها شوية، آه. تمام.
ف د دايمًا جوزها يعني ب كان دايمًا بيشتكي لي آآ من الحِتّة دي ودايمًا يعني هي مُعظم خناقاتهم من القِصّة دي، فجالي من شهر كده بيقول لي بقى وبيشتكي وبي فأنا طبعًا فهِمت إن في حاجة حاصلة، فأنا تمام.
أيوه. مشكلة كبيرة يعني.
أ آآ، هي ما المفروض إن هي مشكلة كبيرة تمام، آه المفروض إن هي مشكلة كبيرة يعني ف سِبته يتكلّم ويفضفض وكان يوم مش فايت، وأنا ومش عارف إيه وخلاص والله العظيم لولا العيلين لكنت طلّقتها، و يعني عايز أقول لَك اتكلّم آه أنا طَب ما أنا عشان كده أنا عارفهم وعارفها كمان ف فعارف المشكلة م إزاي، تمام، فقعد يتكلّم كتير جدًا، جدًا فأنا سِبته لمّا تقريبًا آآ، هو بنفسُه إيه يا عم هو أنا هافضل أكّلم في نفسي، قُلت له لأ عادي أنا سمع أنا سامعَك والله بس يعني عندي، الموضوع مش جديد بالنسبة لي يعني يا أحمد فقُل لي كده المرّه دي الخناقة على إيه، تمام، فقال لي: "يا عم الموضوع كُلّه بمنتهى البساطة بس إن هي بتسألني" آآ آآ آآ س يعني المفروض يعني آآ آآ، باعته له وهو في الشغل فبتقول له: "آآ تحب تتغدّى إيه؟" قُلت له: "طَب معلش أنا خُدني على قد عقلي يعني الناس تتبسط لمّا تتسأل السؤال ده، يعني إيه إيه اللي يخ أنتم مجانين؟! <laughs> أنت إيه يا حبيبي مالك يا بابا، أنت إيه ال أنت عايز تطلّقها عشان قالت لَك هتتغدى" قال لي: "لا يا عم هو أنا مجنون!" قلُت له: "أيوه طَب تمام حلو إنَّك مش مجنون، إيه يعني؟" قال لي: "أنا قُلت لها أي حاجة."
المفروض آه. <laughs> آه، ده جايب آخره على الآخر. <laughs> أيوه. تمام. أيوه. أيوه. أيوه. <laughs> آه يعني حد يطول. <laughs> أنتوا بتفكّروا إزاي؟ آه.
تمام، وخلاص وكمّلت شُغل تمام، رجعت بقى آآ، لقيتها آآ، إيه يا ستي الأكل قالت لي: "لأ، أنا ما طبختش" آآ، قال لها: "ليه؟" قالت له: "ما أنا ما لقيتش حاجة في ال في القاموس بتاعي اسمها أي حاجة، ما لقيتش قعدت أدوّر على طبخة اسمها أي حاجة ما لقيتش،" فأنا بصراحة قعدت أضحك <laughs> يعني أنا أنا قعدت أضحك بصراحة يعني قال لي: "أنت بتضحك يعني أنا راجع وبَدل ما ألاقي لقمة ومش" قُلت له: "طَب بس بالراحة طيب هي لمّا قالت لك كده يعني أنت يعني ليه ما ضحكتش! أو ز" يا عم أنت أضحك كده باقول لك راجع من الشُغل قرفان ودي ب ب بتستهبل، يعني إيه ما لقيتش أكلة اسمها أي حاجة، قُلت له طَب ماشي أ أنت أنت عملت إيه؟ قال لي: "رُحت طالع فيها، الفكرة إن أنا كمان طالع فيها بَدل ما هي تحسّ بغلطتها هي كمان عاملة لي أزمة، وأنا عايز أفهّمك أنا الحق عليَّ اللي باسألك وباقول لك نِفْسك في إيه؟ بَدل م حتى يا سيدي لو مش عايز تقول لي أكل، قُل لي أي حاجة بتعمليها حلوة، يعني بُصّ ك هتزوّد كلمة" وهو بيحكي لي أنا عمّال أضحك. <laughs>
أيوه. <laughs> أصلًا. <chuckles> آه. <laughs> ده إيه الدماغ دي! أنت أنا أنا فطسان على نَفْسي دلوقتي أنا متخيّل ريأكشنك عمومًا.
آه، آه بالضبط فهي بتقول له: "بُصّ كلمتين بس، بعد كلمة أي حاجة اللي كتبتها دي كان ممكن تقول أي حاجة بتعمليها حلوة، شُفت الموضوع بسيط إزاي؟" مسكوا في بعض هُم الاتنين و و و بالضب
هو كُلّ الحوار الكبير ده عشان كلمتين حرفيًا.
بالضبط، ف هي التراكمات هي الفكرة في التراكمات تمام، <tsk> فهو جَا لي آآ، تمام، و ت فأنا تمام آه فهو ده موقِف من المواقِف اللي يعني إيه <tsk> آآ آآ محتاج ذكاء وفي نَفْس الوقت مشكلة ومشكلة كبيرة بس أساس المشكلة ولا حاجة.
آه. مشحون بقى له فترة طويلة. آه، حاجة بسيطة. طَب أنت، أنت يعني قدرت- قدرت تتصرف إزاي يعني في الموضوع ده أصلًا؟
يعني إي هاقول لك، هاقول لك. أنا قُلت له يعني تمام لمّا عشان بس مش ما يتنرفزش وأنا باضحك، فقُلت له: "لأ بصراحة آآ يعني أنا أنت استحملت كتير، وبعدين يا عم يعني كفاية بقى المفروض كانت تكون فهمِت طبعَك ومشْيِت عليه،" تمام؟ "إحنا نتوكّل على الله كده ونإيه نشوف عايز تمشيها رسمي بمحكمة والكلام ده أو نروح لإيه اللي عندهم نتكلّم" هي والدها متوفّي، نتكلّم مع أخوها هو عنده مشكلة مع أخوها لأن أخوها أصغر منّه ب يعني أصغّر مننا ب ب ب بعدد سنين محترم يعني، قُلت له: "بس أنا بس يعني عايزَك تبقى مهيأ آآ نفسيًا لم" قال: "أنا قرفان وعايز أخلص." قُلت له: "لأ، مش قصدي والله يعني قصدي بس إن أنت تبقى مهيأ إن لمّا تتسئل سواء من محامي أو من قاضي أو حتّى من أخوها الحلو اللي أنت بتحبه ده آآ آآ سبب الطلاق، فأنت تقول له إن هي بتقول لي "هتاكل إيه؟" فأنت قُلت له: "أي حاجة."" <coughs>
إمم. أيوه. أيوه. آه. أيوه. <chuckles> اك اك اكتب لي أي حاجة حلوة <chuckles> أي حاجة من إيدَك حلوة. <chuckles>
بالضبط. فهو سِكت شوية كده وفجأة يعني لا، لأ وفجأة بقى يعني إيه ضحِك. <laughs> هو بقى إيه هِدِي بالضبط هو هِدِي واستوعب وفي نفس الوقت عِرِف قد إيه المشكلة فعلًا بسيطة أ وإن فعلًا ما ينفعش حتّى لو هو لو هيطلّقها ما ينفعش قدام أي تحت ظرف من الظروف يقول إن: "أنا هاطلق مراتي عشان هي بتقول لي آآ هتتغدى إيه قُلت لها أي حاجة" هي ما عجبهاش أي حاجة وما لقيتش أكلة فقُلت له: "حاول تقول اللي أنت قُلته لي ده بقى كده حاول تحكيه كده تاني." هو ما فيش ضحْك بقى ف يعني بُص
أ أدرك المصيبة اللي هو عاملها. <chuckles> <laughs> هو كمان خلاص بقى فاهم أنت قاعد تضحك ليه. <chuckles> أيوه. <chuckles> <chuckles> أيوه يعني هو هو لمّا أنت امتصيت شُحنة الغضب بتاعته وهديته وخليته اللي هو يتخيّل الموقف من جديد، هو بقى بيقول إيه العبط اللي أنا كنت باقوله ده. <chuckles>
بالضبط. دي حاجة، الحاجة التانية كمان إن هو فعلًا <tsk> قُلت له: "بُص أنا عايز بقى إيه أ أ أقول لك على مثال لطيف كده" تمام؟ ودي كانت تقريبًا من ال إ إن لم تكن أول مرّة فهي من المَرّات القليلة جدًا اللي يعني إيه طلّعت كده أ أ يعني جزء من آآ أسرار الأشخاص عندي، تمام؟ آآ في واحد في واحد صاحبي برضه عزيز عليّا، وهو يعرفه هُم مش أصدقاء بس هو يعرفه، تمام؟
أيوه. آه، أيوه، تمام. معرفة شخصية.
آه هو يعرَفه، آه يعرَفه بس كده قعَد معاه كام مرّة قُلت له: "عارف فلان؟"، قال لي: "آه طبعًا."، قُلت له: "إيه رأيك؟"، قال لي: "راجل محترَم طبعًا، م ماله يعني إيه علاقته بالكلام ده؟"، قلت له: "طيب، أنت طبعًا الكلام اللي هاقوله لك ده ما يطلَعش برّه."، قال لي: "أكيد."، قُلتله: "طَب عارف إن هو كان موجود معايا من أسبوع؟ و وبيشتكي، بيفضفض برضه كده آآ، من مشكلة ما بينه وما بين مراته؟"، قال لي: "كل الناس قرفانة."، قُلت له: "طيب هو بقى تتخيّل كده سبب المشكلة إيه؟ م من غير ما أقدر أدّيك تفاصيل يعني بس عشان الموضوع في حاجة تخصّك يعني.".
إمم. آه.
قال لي: "إزاي؟"، قُلت له: "هو مشكلته مع مراته إن هو حاسس إن هي يعني إيه، يعني هوا، م مش ما لهاش" آه بالضبط، بالضبط، هو قال لي الكلمة دي كده وأنا قٌلتها له، قال لي: "يعني إيه؟"، قُلت له: "يعني هو مكان ما بيحُطّها بتتحط، هو مشكلته معاها إن هي لا في رأي ولا في شخصية ولا بتشاركه أي إهتمامات، يقول لها يمين، يمين، شمال، شمال."، فده يعني أكتر قال لي: "أنت بتهزّر؟"، قُلت له: "والله زي ما باقول لك، ودي أول مرّة أنت عارف".
هوا؟ ياه! آآ، التاني ده بيقول لك "أنا" هيقول لك: "أنا باحلم بحد زي كده أصلًا".
ما هي دي الفكرة بقى، قُلت له قال لي: "هو ده ممكن يكون سبب إن إن حد ي يعني يتخنَق ويفضفض؟"، قُلت له: "طب تخيّل بقى ال اللي أنقح من كده إيه؟"، قال لي: "إيه؟"، هو طبعًا إحنا خرجنا أكتر من مرّة كcouples كلّنا كده ب ب ب ب كل واحد بمراته واللي عندهم أولاد وكده آه.
ما حدّش راضي عن حاله. أيوه. أ أُسَر سوا. أيوه.
فقُلت له: "تخيّل بقى ويعني إيه طبعًا ده كلام مش هيخرُج برّه."، قال لي: "أكيد طبعًا."، قال لي: "تخيّل إن هو عمّال وهو بيتكلّم معايا بيقول لي أنا عايزك بس ش عارف مرات فُلان؟"، اللي هي مرات صاحبي اللي قاعد معايا ده اللي بيشتكي منها، بيقول لي: "أنا قُلت لمراتي ما شُفتيش مرات فُلان لمّا كنا خارجين واخدة الولاد بما فيهم ولادِك أنتِ وعمّالة تلعب معاهم وتتحرّك وكلّها طاقة وحيوية كده وإيجابية مش زيِك قاعدة ما قُمتيش من مكانِك ومش عارفة إيه.".
<chuckles> أيوه.
قُلت له: "شوفت بقى، مراتَك بالمشكلة اللي أنت" بالض شوفت يعني أ دي
ياه! مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد حرفيًا.
بالضبط، وبعدين أنتِ خلّيتيه ياخد باله من حاجة إن هو فعلًا قال لي: "أنا أنا أول مرّة بصراحة يعني آآ آآ آآ، أخد بالي برضه من فكرة إن أنا ما باستحملش، أنا أوقات كتير جدًا لمّا بابقى رايق، لمّا بابقى رايق آآ، لو لقيتها ساكتة كده ب ب ب بانكشها عشان تعمل أي هيصة من اللي بتعملها كده، ما استحملش السِت الإيه، الهادية دي طول"
أيوه. آه. خد باله من قيمة الحاجة اللي في إيده.
برافو عليك، برافو عليك. فهي القصّة كُلها مش في إن أنت تستمع وتدّي نصيحة، هي القصّة كُلها فعلًا إن أنت تبقى عارف إزاي بتسمع وعارف بتسمع مين وإنّه
آه، وعارف الدخلة اللي تقدر تدّي بيها النصيحة نفسها.
برافو عليك، برافو عليك. إن يعني إمتى ممكن تدّي نصيحة، وإمتى الكلام ده اللي هو الcliché اللي هو معلش واستحمل وما ينفعش تخرب البيت وآآ يعني أعتقد ده موقف من المواقف على حاجة بسيطة ما كانش يتحمّل نصيحة زي دي، وفي نفس الوقت برضه ما كانش ينفع تقول له معلش وخلاص، فاهم؟ ف
آه. أيوه، أيوه، يعني أنا أنا واضح إن أنت يعني وازنت على فكرة، أنت في الأول يمكن تكنيك كده يمكن أنا شُفته فيك، إن أنت قدرت في الأول تمتص الغضب والانفعال اللي كان جاي فيه وتطبطب عليه كده شوية، وبعد كده أنت أدّيت له دخلة وهو لواحده هو اللي أدرك الموضوع. ولمّا أدرك أنت بقى قعدت تدّي له حاجات هو مش واخد باله منها مش نصيحة مباشرة. أيوه.
بالضبط. بالضبط. أنا لو أخدت بالَك الله ينوّر عليك. أنا ما قُلتلوش اعمل كد كذا أو ما تعملش كذا، يعني أنا آآ، رد الفعل الطبيعي والضحك اللي هو نفْسُه بعد كده ضحِك والمثال اللي أنا قُلته له هو من نفْسُه، يعني هو من نفْسُه.
أيوه. هو أن استنتج.
بالضبط استنتج وكمان عِرِف، عِرِف إن القصّة كلّها إن هو بس بيشوف الموضوع من وجهة نظرُه هو، قال لي ت "يعني أنا دلوقتي فعلًا ممكن واحد زي ده أهو، هي مراتي كُلّ الموضوع بتنكشني مش أحسن ما تعمل"، هو اللي بيقول خلّي بالك يعني أنا ما اتكلمتش هو اللي بيقول.
آه. أيوه، هو آه، بدأ يستنتج كده لوحده ويفهم أصلًا.
بالضبط، بالضبط ف ف هو ده مهم أوي أ أحسن من إن أنت ممكن تقول نصيحة مجرّد كلام كده ديباجة أو محفوظ إنك بس كده من مدخل صح زي ما أنت قُلت كده للشخص اللي بيتكلم معاك، مش بس هو اللي هيقول ده هو اللي هيقتنع لأن اللي هيقوله هيبقى الأقرب بالنسبة له والأسهل والأكتر إقناعًا بالنسبة له إنه يعمله.
آه. بالضبط يعني واضح إن أنت أصلًا يعني إيه م ما فيش عندك يعني الاسطمبة اللي أغلب الناس حافظينها، اللي هو معلش استحمل كُلّ البيوت فيها مشاكل لا، لا، لا أنت أنت خلّيته يبقى مقتنع فعلًا ويرُوح يروَّح من معاك وهو أصلًا نظريته متغيّرة، فلأ بجد بأمانة شابوه، واضح إن أنت يعني شخص آه لأ عندك عندك المَلَكَة زي ما أنت بتقول، يعني هو الموقف ده لوحده وضح لي تمام وأكيد دراستك كان ليها دور في الموضوع فبأمانة يعني لأ شابوه تاني، آه، آه لأ شابوه تاني تمام، وأنا أتمنى آه.
بالضبط. ربنا يخلّيك. شوية آه، <laughs> أنا أنا أنا ملاحظ إن أنت واضح إن أنت عندك مشاكل كتير إحنا تمام، المرّه الجاية بقى تكون مجهّز لي مشكلة كده وتفضفض لوحدك، وبرضه أنت اللي هتطلع بالحل.
آه، أنا بقى أنا دوري أنا هاخد أنا دوري في الليستة تمام وت تديني الحلول بقى بالدخلات الحلوة بتاعتك دي. <laughs>
<laughs> لا، لا، ما أنا هو أنت عرفت أهو اللي فيها أنا ما بادّيش حلول، أنت اللي هتقول كده، وأنت من نفسك اللي هتقول الحل، بس أنا هاخد منك فلوس.
أ أنا اللي هاستنتج لوحدي، أنا هاحل وهاقول لك وأنت تبقى وصَّلت لي الرسالة اللي أنت عايزها لا لأ بجد يعني إيه استناني قريب ونبقى نكمّل كلام في أقرب فرصة.
ما فيش مشكلة أكيد أنا م في انتظارك، ما تتأخّرش بقى.
بإذن الله.
شكرًا ليك.
تحت أمرك في أي وقت.